Да, возможно, ты, кстати, права. Просто сейчас вот, да, тут, ну опять же, та пропаганда, которая говорит, что вот это зло, да, действительно всё это плохо, а а может, это и не так, да? Может, это на самом деле х нормально? Ну такое время просто.
М-м. Слушай, такое время. Конечно, есть минусы, есть плюсы, но в целом, как бы, нужно просто учитывать своё самочувствие. Я вот так думаю. Нужно оценивать, как вообще, как это влияет на мою жизнь, в чём вообще вот, э, минусы, плюсы и как я себя от этого чувствую, а не просто слушать, кто там что-то с сказал, и вот, э, чужое мнение на этот счёт. <grunts>
М. Ну как, действительно, как-то вот, наверное, твоё мнение вот как-то, нар вот и очень отличается да, от такого, э, массового, да, который вот сейчас прям демонизирует вот эти соцсети особенно и вообще интернет, да? А возможно, действительно там нет ничего плохого? Ну, конечно же, э, там кроме вот, э, влияния на зрение, да, если постоянно смотреть, особенно в маленький экран. Ну это уже доказано, что это влияет на зрение.
<chuckles> Ну, можно можно смотреть в экран побольше, да, какой-нибудь iPad или Ну, слушай, это всё очень на самом деле от относительно. И, конечно, если разбирать по косточкам, что где вредно, что полезно, можно, знаешь, там про книги тоже сказать. Вот ты там сидеть сутками на диване, скрючившись, вот тоже это вредит зрению. Там, если нет правильной лампы, ещё шея будет болеть. А, в м <chuckles>
Мгм. Да. Согласна, да. Ну также вот раньше же, э, мамы обычно не разрешали долго читать, чтобы, да, не портили зрение дети.
Мгм.